อ๋อ
วันแรกได้เลย ใช่ ผมก็เลยถือว่า เฮ้ย วิธีการแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะ คือ เอ่อ ชีวิตก่อนหน้านั้น ผมก็ไม่เคยจำเป็นต้องเดินหาหอมาก่อนน่ะเนาะ ก็คือเพราะว่าเรียนอยู่ในกรุงเทพก็อยู่กับพักกับที่บ้านในครอบครัวใหญ่ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่า อะ พอเริ่มหาหอครั้งแรก คือผมจริง ๆ อะไม่ได้ตั้งใจจะเริ่มเดินหา คือหาจากในอินเทอร์เน็ตก่อน แต่ทีนี้เนี่ยด้วย เอ่อ ข้อมูลหลาย ๆ อย่างในอินเทอร์เน็ตผมว่ามันไม่ครบถ้วน แล้วมันก็ไม่เห็นภาพ แล้วเวลาเรามีคำถามอะไร สมัยก่อนมันก็ไม่ได้สะดวกเหมือนปัจจุบันแบบโทรไป ก็ไม่ว่างรับบ้าง ใช่ ใช่ ๆ ตอนนั้นก็เลยเลือกที่จะเดินไป แล้วก็ เอ่อ ดูป้ายหน้าหอแล้วก็โทรหาเลย อะไรอย่างเงี้ย ผมมองว่ามันก็จะตรงประเด็นมากกว่า แล้วก็ถ้าเขาสะดวกมา ใช่ สะดวกมาเปิดห้อง
ครับ อือ อา มัน มันก็ลำบากใช่ไหม กว่าจะได้โทร อืม อา ถือว่าง่ายเนาะ อะ อันนั้นก็คือ ก็คืออยู่ยาวเลยไหมครับ หรือว่ากลับ ก็กลับบ้านก่อน แล้วก็รอ?
เออ เออ หลังจากนั้นก็อยู่ยาวเลยครับ ก็คือ เอ่อ โทรแจ้งที่บ้านว่า อ่า ใช่ ขนของมาได้เลย อะไรอย่างเงี้ย ซึ่ง เอ่อ ที่บ้านก็ เอ่อ เอาเสื้อผ้าเอาอะไรที่จำเป็นมาให้ เอาคอมพิวเตอร์มาให้ เพราะว่าตอนแรกที่ผมไปเนี่ย ก็คือนั่ง นั่งรถตู้ไป มันขนคอมไปไม่ได้
แล้วก็คือให้ที่บ้านส่ง ส่งของมา อา อ๋อ อือฮึ <laughs> อ๋อ ใช่ ปลูกมันขนไม่ได้อยู่แล้วแหละ ใช่ไหม <chuckles> เออ แล้วอย่างเงี้ย อือฮึ
อา ๆ เขาก็ขนคอม ขนโต๊ะคอม อือฮึ อา ใช่ครับ แล้วก็หลังจากนั้นอีกสักพักหนึ่งก็เอามอเตอร์ไซค์มา อะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ ๆ ตอนนั้น
เอามอไซค์มาด้วย อา ก็อาจจะต้องจำเป็นเนาะ เพราะว่าต่างจังหวัด ถูกไหม การคมนาคมอาจจะไม่ได้เหมือนกรุงเทพที่มีรถเมล์เยอะ อะไรอย่างงั้นเนาะ อา
อืม ใช่ ใช่ ใช่ ๆ คือถ้าไม่เอามอไซค์มาเราก็จะต้องนั่งวิน ซึ่ง เออ รวม ๆ แล้วค่าใช้จ่ายมันแพงมาก ถ้าเทียบกับมอเตอร์ไซค์ใช้ไป 4 ปี จนเรียนจบ อย่างเงี้ย เอ่อ มอไซค์ก็น่าจะคุ้มค่ากว่า
อือฮึ เออ

อ๋อ เออ แสดงว่าเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยด้วยเนาะ ถ้าเป็นอย่างงั้น
อะ อืม ใช่ สมัยนั้นผมว่ามันไม่ได้มีอะไรให้ฟุ่มเฟือยด้วยแหละ เราก็ ก็แค่กินอยู่ แล้วก็เวลา หรือเวลาเที่ยวเนาะ อา เป็นเด็กมหาลัยมันก็จะมีเที่ยวบ้าง มันก็ไม่ได้ราคาแพงอะไรขนาดนั้น
อืม อือฮึ ครับ อา ก็ อันนี้ก็น่าสนใจ เพราะว่าแน่นอน ใช่ไหมครับ พอมาอยู่บางแสนแล้วเนี่ย สิ่งที่คู่กันเลย ก็คือการสังสรรค์อยู่ริมทะเล หรือว่าตามร้านต่าง ๆ ตรงนี้นี่คือถือว่าเป็นครั้งแรกเลยไหมครับ? ก็น่าจะต้องครั้งแรกไหม? เพราะว่าก็เพิ่งจะอายุ 20 ถูกไหม?
ครับ อา อา ใช่ ใช่ ๆ บางคนขนาดนี้ อา ใช่ ๆ จริง ๆ ก็มีโอกาสได้ชิม ๆ มาก่อน กับเพื่อนสมัยมัธยม <chuckles> ครับ แต่พอเป็นมหาลัยนี่คือ
อา อะ แต่ว่าฟึ่ง เข้าร้านเนี่ย อ่า แล้วนี่ก็คือได้เข้าร้าน ได้อะไรอย่างแบบว่าเป็นกิจลักษณะแล้ว
ใช่ ๆ ๆ ๆ อา
อือ ๆ เป็นยังไงบ้างครับ ความรู้สึกแรกที่ได้เข้าไปอยู่ในสถานที่อโคจรแบบนั้น?
อ๋อ เอ่อ ก็ช่วงแรก ๆ ก็ไม่พักเลยอะครับ
<laughs> เรียกว่า
ใช่ ๆ คือถ้ามีโอกาสก็ไม่พักเลย อะไรอย่างเงี้ย
คือคำว่าไม่พักเนี่ย ไปเองหรือว่าเพื่อนไป พาไปครับ?
เอ่อ เพื่อน เพื่อนชวนบ้าง เพราะว่ามันก็จะมีเด็ก เด็กถิ่นอะเนาะ ที่แบบว่า เอ่อ เรียนมัธยมแถวนั้น แล้วก็ต่อมหาลัยแถวนั้น เขาก็จะแนะนำร้านให้
อา ๆ แล้วเขาก็จะรู้ที่ รู้อะไรถูกไหม? อา ๆ
อา ใช่ ๆ แล้วเราก็ไปเองบ้าง อะไรอย่างเงี้ย ก็มี มีเหมือนกัน อืม ๆ ซึ่ง เอ่อ ไม่ใช่แค่ว่าไปเที่ยวอย่างเดียวด้วย คอ พอ summer ผมก็ไม่กลับบ้านนะ ผมก็อยู่ทำงานพิเศษที่นั่น ก็คือทำงานใน ใช่ ทำงานในร้าน ในร้านอาหารนั่นแหละ
อือฮึ อ้อ มีทำงานพิเศษแถวนั้น ทำ ทำร้านอะไรครับ?
เอ่อ ก็ร้านอาหารย่านนั้นแหละครับ ร้านส่วนใหญ่ก็คือเป็นตำแหน่งง่าย ๆ อย่าง พนักงานเสิร์ฟ พนักงานบาร์น้ำ อะไรอย่างเงี้ย
อือฮึ อา ก็พาร์ตไทม์ใช่ไหม? ก็ง่าย ๆ พอดี อืม
อา ใช่ พาร์ตไทม์ ใช่ ซึ่งรายได้ก็ไม่เลวนะ ค่า ค่าแรงวันละ 450 แล้วก็รวมทิปอะไร ก็ประมาณ 800-900 อะครับ ต่อวัน ซึ่งผมว่ามันก็
อ๋อ ทิป รวมทิปอะไรก็ 800-900 ก็ ด เยอะนะ เอาจริง ๆ น่า น่าจะถือว่าเยอะเนาะ ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเป็น สิบ ปี ใช่ไหม? ถือว่าค่อนข้าง ค่อนข้างเอาเรื่องเลยสำหรับรายได้พาร์ตไทม์
เยอะ ๆ ๆ ใช่ ใช่ ๆ ครับ ซึ่งเราก็เก็บตังค์ซื้อหลาย ๆ อย่างด้วยตัวเองได้เลย ตั้งแต่สมัยนั้น แบบว่า เออ เก็บตังค์ซื้อมือถือเอง ซื้อ เพราะเป็นสมาร์ตโฟนมันก็หลายหมื่นแล้วเนาะ เออ เราก็ เออ ซื้อมือถือเอง ซื้อคอมใหม่เอง อะไรอย่างเงี้ย ซื้อ Play3 ตั้งแต่ สมัย นู้น อา
อือฮึ ครับ ใช่ ๆ อ๋อ ก็ต้องมี ต้องมี ส ต้องมีด้วย Play3 มี console
อา ซื้อ Play3 ซื้อทีวี อะไรอย่างเงี้ย <chuckles>
<chuckles> โอ้โฮ ก็ แต่ก็ถือว่าดีใช่ไหม?
ใช่ ๆ ซึ่ง อืม การอยู่คนเดียวผมว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไร ใช่ ๆ ๆ ถือว่าเป็น
แล้วเรามีขยับขยายบ้างไหมครับ? แบบว่า เอ๊ เรา เราอาจจะเริ่มแบบเก็บเงินได้เยอะ หรือเริ่มมีเงินเยอะ เราอาจจะหอไม่พอ หรือว่าเริ่มมีแฟน อะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบ ร รู้สึกว่ามันอาจจะแคบไปหรือเปล่า?
ครับ อา ใช่